Heu, personnellement, je vois les choses, heu, d'un angle un peu différent.
OK.
Parce que je ressens que même, heu, en partageant juste, heu, l'amour pour, heu, une équipe, heu, sportive. Heu, on est en train de de parler aussi d'une certaine responsabilité, parce que lorsque, heu, on va on va par exemple, je sais pas, on on va, heu, on va aller, heu, vers un événement, par exemple, sportive et ainsi de suite. Heu, il f il il y a un sens de responsabilité parce qu'on est comme si, heu, on est en train de vouloir honorer cette équipe-là et on doit pas faire quelque chose on doit pas faire de de de bêtises et heu, je sais pas si si si tu as bien compris. Il y a un sens de de oui, justement et et il y a pas, heu, il n'y a pas que le sentiment de responsabilité, mais il y a aussi un sentiment, je sais pas, heu, qui pourrait qui pourrait être caché aussi, heu, un sentiment comme si, heu, voilà, je suis au sein de la communauté, donc si je vais faire, heu, quelque chose de mal, si je vais faire une bêtise
Ouais. OK. Ouais. Ouais. Ah, oui! On on on va donner une bonne image, quoi. Si? Ouais.
beh, je vais recevoir, heu, je sais pas, je vais recevoir, heu heu, les réactions des autres autour de moi. Ils font partie de cette communauté. Donc heu, comme justement, il se peut que je vais avoir: «Heu, non, ne fais pas quelque chose, heu, de mal, ne fais pas de bêtises, parce qu'il se peut que que tu vas, heu, tu vas tu tu vas être, heu, exclu de cette communauté» ou bien et et c'est c'est arrivé avant, hein. J'ai eu un ami, heu heu, qui, heu heu, qui était super fan, heu, d'une équipe sportive et à un certain moment
Ouais, ouais, ouais, qui vont me, heu, qui vont m'exclure un peu, me dire que voilà, heu Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Ah ouais, c'est c'était laquelle, juste par curiosité?
heu, c'était l'OM.